Eu queria compartilhar, assim, esse momento meu e pedir dicas, opiniões, pitacos, enfim, conselhos o que você tiver pra me dar, já já já pode ver que eu eu estou entrando já ansiosa falando sobre o tema, né? <chuckles> Mas é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e e eu tenho tentado desenvolver estratégias e pesquisar e ouvir, enfim, eh, pra pra acalmar a mente assim na hora que eu preciso, enfim. Eh, eu eu tenho ficado muito ansiosa, por exemplo eu vou dar um exemplo: Eu tenho ficado muito ansiosa no volante, pra dirigir.
<chuckles> Uhum. <laughs> Uhum. Ah, entendi, mas é tá. Vamos lá. Você isso é uma coisa que você um problema que acontece contigo desde sempre ou ultimamente tá pior?
É. Então eu tinha eu tive esse problema, eh, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, tipo, eh, 7 anos atrás, mais de 7 anos mentira, foi foi antes de eu ter meu filho. Eu estava nesse nível de ansiedade, com o f trânsito e aquela barulheira e até violento a tran o trânsito em São Paulo, né? E eu passei um tempo sem dirigir. Aí depois, tudo bem, eh, meu filho nasceu, eu eu t fui obrigada a voltar. Depois eu me mudei, 1º mudei pra pra Lisboa, e lá era bem mais tranquilo dirigir. Depois mudei aqui para os para o Missouri, nos Estados Unidos, e no começo era tranquilo até, né? Mas agora eu tô numa região que tá urbanizando muito rápido. E aí começa aquela loucura de trânsito, de gente colando no seu carro de buzina, sabe, assim? E e não só isso, assim, eu tô citando exemplos de trânsito, mas situações às vezes que me geram, eh, muita ansiedade e e eu tenho tentado tudo quanto é técnica pra tentar acalmar a mente, tipo contar, enfim, e às vezes funciona, às vezes não, sabe?
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. OK. Ah, eu sei, mas, ah, vamos lá. Eh, quais são as outras coisas só pra ter uma ideia, né? Você falou do trânsito, mas quais são as outras coisas que que assim despertam mais, eh, esse esse mal es é a ansiedade, esse mal-estar. Quais são as outras coisas, né? E depois eu tenho outra pergunta. Uhum.
Esse lado ansioso. Ó. Claro. É uma um por exemplo, eu vou te dar outro exemplo, que hoje tem me gerado ansiedade. É a questão da dieta, né? Eu tô eu tô usando essas canetas emagrecedoras, né? E eu tô perdendo uma quantidade, assim, até razoável de peso enfim, ainda tô no processo, mas eu já tô ansiosa pra quando isso terminar, se eu vou conseguir manter o peso, sabe?
Tá. Sim. Uhum.
E aí eu já fico pensando assim na no gasto que eu tive com o tratamento, enfim. Fora isso, assim, eu tenho outras questões, enfim, de família, a minha mãe tá no Brasil, ela é idosa, e aí os meus irmãos também estão fora do Brasil. Então assim é um é um apanhado de coisas que vai juntando, fazendo um coisão, às vezes assim na cabeça e vai me deixando bem ansiosa.
Uhum. Uhum. Uhum. Eu entendo. E pra te entender melhor, quais são os sintomas quando a ansiedade ela passa a ser uma coisa física, quando ela se manifesta no seu corpo, né. Começa na mente, aí vai para o corpo. Quando a a ansiedade se manifesta em você, o que que você sente? Fala um pouquinho sobre isso para eu poder ver o que quais os conselhos eu talvez possa passar para você.
Sim. Claro, sim, então tem horas que dependendo do assunto, por exemplo, às vezes, eu fico repassando alguma coisa, eh, alguma briga, sabe. Acho que a gente tem disso também. Ah, a mulher também tem disso porque guarda algumas mágoas e rusgas, enfim, e aí, às vezes, quando eu estou repassando alguma briga e às vezes falando: "Poxa, eu podia ter falado isso desse jeito na na na" E e aí eu eu sinto o meu coração acelerar, sabe, eh, e sinto sinto aquela tensão no corpo, tipo como se eu tivesse nessa briga de novo e e aí às vezes eu me puxo de volta, falo: "Não, você não tá na briga, volta aqui, volta aqui, passou, passou, passou." <chuckles> E e tento me acalmar, mas eu sinto às vezes uma taquicardia, uma respiração ofegante e tal.
Uhum. Ah. Hum. Hum. Uhum, sim. Uhum. Atrapalha o seu sono também?
Atrapalha, atrapalha porque eu eu eu não tenho muita dificuldade para adormecer, mas eu sempre acordo, eh, no meio da noite, assim, para fazer um xixi e enfim, eu tomo bastante líquido durante o dia, né. Eu tento evitar tanto líquido perto da hora de dormir, mas enfim, com a quantidade de líquido que eu tomo durante o dia fica, né. E a aí nessa hora que eu levanto a hora que eu volto para a cama, a mente não para, não para e
Uhum. Uhum. Entendi. E eu sei bem como é. <laughs>
E, é, e aí eu demoro tipo dois 2, 3 horas às vezes para conseguir voltar a adormecer.
Uhum. Então, assim, pra que eu não possa pra que eu não vá repetir, né, os conselhos que talvez você já esteja colocando em dia, o que que você tem feito pra pra minimizar, pra melhorar, acalmar a sua mente?
Então, eh, por exemplo, eu já tentei a meditação, né, e é uma frustração minha, porque, assim, eu já li tanto, eu já vi tanto sobre os benefícios da meditação, sobre as pessoas que meditam quando são mais calmas, mais concentradas, e eu já tentei tudo quanto é jeito, eh, é meditação guiada, enfim, e eu não consigo, eu eu eu coloco lá e aí a minha cabeça f assim, vai embora e aí eu começo: "Ai não, isso aqui tá muito chato, eu vou parar", aí tento outra as vezes menor, aí não não vai. Eh, outra coisa que às às vezes algumas noites funcionam, eh, eu li num livro, um cara que era era um monge antes, que ele ensinou uma técnica para voltar a dormir, que é contar até 4 inspirando e depois contar até 4 expirando.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Aham.
E vou dizer assim que, vai, sei lá, em 20% das vezes essa técnica até funciona, mas os outros 80 eu continuo lá acordadaça. <chuckles>
Aham. É, eu sei. Entendi. Olha, é, o que eu posso dizer pra você é que realmente existem outras coisas que você pode realmente buscar pra pra tentar melhorar um pouco, acalmar a sua mente, e é óbvio que você vai tentando um por um e vendo o que que funciona melhor pra você, mas além disso que você tem feito, né, eh, uma das coisas que ajuda muito a questão de a de da de regular um melhor a nossa ansiedade, é a prática dos exercícios físicos, porque os exercícios físicos, por incrível que pareça, eles não são bons somente para o nosso corpo pra melhorar a a condição física, mas para a mente também. Existe, assim, uma ligação imensa entre os 2, quando você faz exercício, parece que a sua mente ela entende aquilo como que um relaxamento também e é e é uma coisa louca, porque você tá se exercitando, você tá <sniffs> mexendo, você tá se agitando, mas aquilo, de uma certa forma, acalma a mente, então esse seria assim é é um conselho que eu daria, a questão do do exercício físico, mesmo que seja uma coisa leve, alongamentos quando você acorda pela manhã, ou então naquele momento em que claro que quando você tá dirigindo num esse não, aí não é isso que eu não, que eu iria dizer para você, né, eu acho que a a a parte de você fazer alguma coisa, eu acho que seria isso, seria, eh, fazer o exercício físico, né. E talvez tentar também, eh, são coisas assim que eu creio que também têm sido mais divulgadas ultimamente, mas existem umas ervas que num assim, em formas de chá ou em formas até de gummies, né, de mastigáveis, né, que eles possuem lemon balm, lemon balm, ah, eu acho que é um equivalente a uma erva cidreira no Brasil, ou talvez uma coisa mais próxima, né, que traz assim um alívio muito grande e já foi provado que em muitos casos realmente ajuda muito a acalmar a mente, a a diminuir a esse, <clicks tongue> eh, esse mal-estar no corpo que tá, né, estressado, que tá sufocado pelo pela ansiedade, então isso seria uma coisa, agora, uma outra técnica que eu descobri recentemente, que é bem nova <sniffs> e eu acho que vale a pena tentar, é você quando você tá dirigindo, por exemplo, você tá irritada, tá nervosa, você se você fizer qualquer coisa que tire você daquele daquele momento de agitação, por exemplo, se você der uns tapas na testa, se você cheirar um perfume forte, <sniffs> não precisa ser um perfume, qualquer coisa que tem um estilo forte, aquilo vai tirar você imediatamente daquele pensamento obsessivo que tá te fazendo mal. Você já havia ouvido a respeito de alguma dessas técnicas?
Sim. Sim. Sim. Mas assim Não dá, né? <chuckles> Sim é, é. Sim, sim. Sim. Certo. Certo. Certo. Tá. Olha! Na as assim, a atividade física sim, tanto é que é é muito parte da minha vida, eu treino tipo o máximo que eu consigo na semana, 5, 6 vezes, mas essa do lemon balm e dessa que você falou de chamar atenção pra pra uma outra coisa, eh, eu vou tentar, viu, achei o máximo <chuckles> essa sua dica, porque o lemon balm é uma coisa natural, né, e e essa essa de de chamar a atenção, eu acho que pode funcionar, viu, e pode ser alguma coisa assim, que sei lá, um beliscão ou não? <chuckles> Sim.
Ah, então tá. Uhum. É. É, é. Uhum. Sim, tudo que tire você daquela eu diria, eu eh, posso vou usar essa fra essa palavra: crise, né, mas é que no momento em que a ansiedade tá tomando conta, no momento em que a sua mente está em turbulência, né, então, assim, se você fizer qualquer coisa pra tirar você daquele estado e quando você tá, por exemplo, dirigindo, eu acho que essa é uma te uma técnica que de repente pode ser bem interessante, mas tem um outro lado também, o lado emocional, né, porque, eh, nós sabemos que muitas vezes nós não temos como mudar a situação, nós moramos em lugares onde nós temos que dirigir, nós temos que enfrentar um engarrafamento, nós temos que en enfrentar pessoas, às vezes do trabalho ou na própria família, que gostam de confrontação, de crise. Nós não temos como evitar isso, mas nós temos uma coisa em nosso favor, que pode ser muito útil, que é a forma nós podemos escolher a forma como nós vamos reagir àquilo que nós não temos como mudar. Você tem 2 escolhas, você pode reagir, né, da forma que é a mais natural possível, que é ficando realmente com a mente sem equilíbrio, ficando nervosa, ficando estressada, ou você pode reagir da melhor maneira possível, dizendo a si mesma: "Eu não tenho como mudar essa situação, eu não quero me prejudicar, então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar isso do meu caminho nesse instante. Eu vou esvaziar a minha mente, porque não há nada que eu possa fazer quanto a isso". Que tal essa
Tá. Certo. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim, não e f faz todo o sentido essa ideia, né, porque tem coisas que sim simplesmente estão fora do nosso controle, né, e, sim. Principalmente assim, o comportamento do outro, né, tipo, a gente não controla o comportamento do outro, mas eu eu acho excelente a as as coisas que você colocou e, eh, eu acho que que vai me ajudar, eu acho que eu não vou investir no beliscão não eu vou investir num cheiro. eu achei mais agradável, <laughs> talvez um cheiro já resolve. <laughs> Não é?
É a maioria. <laughs> Uhum. Uhum. Hum, que bom. <laughs> É. <laughs> Ai que bom, que bom! Fico feliz que você tenha gostado e eu estou sempre por aqui.
Ah, que legal, não super obrigada, foi ótimo, assim, ser ouvida e e colocar essa ansiedade pra fora, e eu acho que você me deu dicas sensacionais e eu vou atrás disso, com certeza.
Aham. Ah, que bom, muito obrigada.
Bri b eu que agradeço até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.